Actually, oo. Tinanong ko sila, kung saan sila, sila a sila lagi 'yong priority ko 'yong mga ano, mga pioneers. Sasabihin ko sa kanila, "Ma'am, sir, sa'n n'yo po gustong ma-assign? Para, the rest po kami na po 'yong mag-a-adjust." kasi sabi laging o laging ano 'yon, parang open ko sa kanya sinasabi na gusto ko po kasi komportable lang kayo sa gagawin ninyo. Niloloko po ni bi hindi 'man niloloko binibiro ko, "Ayaw ayaw ko po kasi kayong mapapagod, pagpapawisan," ginaganyan ko 'yan sila. 'Yon lang 'yong parang ni nilala nilalambing ko sila.
Hmm. Ayan. So, 'yon 'yong 'yon 'yong ano, eh, 'yan kasi 'yong ano, parang ano, 'yon din 'yong parang medyo traditional na approach pa, 'no? So, kasi, iyon maganda 'yong gano'n, kaya lang lalong napapag-mukhang matanda. So, dapat mapapag-mukha mong bata, 'di ba? Kasi, maski ikaw kung dadating ka sa anong 'yon na parang "Naku, wag ka ng umano, matagal ka na dito para hindi ka ano," so, parang ano s'ya, eh, parang nagiging hindi naman sa backhanded 'no, pero nagiging double meaning or whatever. Kasi, dapat ma-feel nila na sila ay belong rather than, ay "Ano, dapat ganito lang kayo kasi tagal na kayo eh." So, parang naru-rub lang sa kanila pero depende 'yon sa tao, eh, dahil meron namang mapagbigay pero be base sa ano mo medyo, papunta sila do'n sa masungit at mataray, kasi gano'n naman talaga, usually. So, hindi dapat sila matatrato bilang isang estudyante, kasi baka minsan nadadala mo na rin 'yong ano pagiging teacher na, "Ah, dapat ganito, ganon," eh, hindi naman sila estudyante, kapwa sila guro, ayan. 'Yon ang lagi mong tatandaan, so parang hmm.
Oo. <laughs> Oo, 'yon nga rin. <chuckles> Mm, mm. Hmm. Okey, okey. Yes. Oo. Uy. Oo. Oo. <laughs> Mm, mm. Hmm. Oo. Teacher. <laughs> Oo. Estudyante. Oo. Uy, ang ang ganda no'n, ah, no'ng no'ng payo mo na ano, parang itrato mo sila as is, bilang mga guro. Ah, na hindi ko titingnan 'yong edad kasi nga baka naman mamaya ma-rub ko sa kanilang maigi na kayo ay matatanda na, ganyan. Alam mo 'yon, parang ang ano ang ganda no'ng idea na 'yon na mapapa-feel mo sa kanila na ano pa rin sila able pa rin sila, kaya nilang kumilos ng same as ano as 'yan. <chuckles> Kaya, ayun.
Oo naman, nag-iinarte lang, oo. At tsaka gusto gusto din naman ng mga yan talagang na-hurt lang 'yong kanilang ego. Tingin mo ano, 'di ba, may mga iba nakiki TikTok, o bonding-bonding din kayo.
Mm. Oo, nag-a-ano pa. Hoy, salamat, ah, sa pakikinig. Thank you.